Нет, у меня с этим как раз таки тоже проблема, поэтому прихо я как раз я готовлю быстро, я вообще там быстро режу всё делаю, но это не помогает сохранять, э, порядок. Но у меня характер, я не могу медленно, аккуратно, мне надо быстро сделать, я лучше потом буду вот этот хаос прибирать. Это мой случай, да, поэтому лайфхаков особо нет.
Ага. <chuckles> Да. Ага. Мгм. Ага. Да. М. Понятно. А вот, э, ну, как бы, ты любишь, э, готовить одна или любишь, чтоб тебе кто-то помогал на кухне?
Нет, нет, к сожалению, я не не люблю, когда вмешиваются. Как говорится, смотреть, как мне помогают неправильно, это очень сложно, поэтому <chuckles> лучше я сама. Да.
Ага. <laughs> Ну да, если у тебя такой характер, и ты делаешь всё быстро, и будет человек, который будет с тобой вд
Да, просто приходится всё объяснять, мгм, потому что все же даже овощи по-разному режут, разные, э, ну размера. Вот.
Э. Да. Да, да, да. Мгм. М, это правда. А вот скажи, э, что самое быстрое, что ты когда-нибудь, э, готовила?
Пельмени. Ну от. Если не учитывать, что их сначала надо приготовить. Да.
Пельмени? Ага. <laughs> Хорошо. А вот, ам, а такой вот, э. Так как ты быстро всё вот делаешь, да, может были какие-то кулинарные провалы, что ты делала всё быстро, пыталась сэкономить время, а вышло наоборот, вот что пришлось переделывать?
Что-то не вкусно? Нет, такого не быв бывает некрасиво. Ну, допустим, это какая-то выпечка, торт.
Некрасиво там вот или подгорело, или
Ну, нет, подгорела, обычно нет, как-то вот, э, не бывает у меня. То есть всё всё нормально со вкусом, бывает, просто вот не очень изящно как-то, не знаю, пирожки не очень красивые или там блины не слишком ровные. Вот.
Ага, ага. Да, понятно. Слушай, а вот у тебя такое бывает, что ты устраиваешь себе такие ленивые выходные и можешь заказать себе еду, либо сходить в ресторан, вот отдыхаешь?